Wah itu enak sih Kak, daun pisang kan wangi ya dengan nasi. Itu kalau aku boleh tahu, agak berarti agak mirip dengan nasi uduk ya Kak, ya?
Iya. Mhm. Eee, kalau ada nasi uduk kan satus eee, apa ya, eee, seporsi-seporsi gitu, ya Kak. Eee, nasi liwet itu kita tuh ada tradisi daun pisangnya tuh digelar di, apa namanya, di lantai gitu, Kak. Daun pisang yang utuh iya betul, kita kemudian kita ngejejer tuh Kak, eee, ma makannya saling berhadapan, kemudian nasi liwetnya kita, eee, apa namanya, eee, estafet gitu, Kak. Jadi kita makan barengan di, eee, itu, kita gak pakai piring, kita pakai alasnya daun pisang, gitu.
Heeh heeh. Oh, yang panjang itu ya? Oh. Heeh? Wah. Wah, seru banget, itu itu acara apa tuh, Kak? Kalau itu memang kayak kumpul keluarga, habis tuh lauknya Kakak paling paling lagi kumpul itu apa tuh Kak, yang dipakai?